Я думал, что что-то подобное может со мной случиться, но, м, нет, не случилось. Почему-то мне было спокойно там и комфортно. А, м, и больше по большинство случаев, а люди там доброжелательные, э, отзывчивые, да. И понятно, что везде могут встречаться какие-то люди, не очень, эм, э, расположенные к тебе, но тем не менее
Ну нет. Мгм. Ну да, ну, там, в принципе, безопасно, да? Э, где ты был? Там отель, всё нормально.
Да, в принципе. У туристических районах, да-да-да, абсолютно безопасно.
И то есть это тебе получилось, в принципе, недорого, да? Ну тогда.
Та, я уже щас не помню, э эти цифры, ну, не суть, э, важно. Но, в общем, да, это получилось не очень дорого. И, м, при этом, а, много нового получилось попробовать, узнать, покататься.
Это вообще, наверно, послужило твоему твоим каком-то, я не знаю, вот, любви к путешествиям или, возможно, любви к Таиланду или просто к Азии?
Я думаю, что, э, со временем я прочувствовал все минусы Азии, да, в с э, вот этим жарким климатом. <clicks tongue> И поэтому да, я не так часто туда езжу, потому что я понимаю, что мне нужно подготовиться для того, чтобы туда съездить. Мне нужно и, ну, изучить, скажем так, сезоны, когда менее влажно, когда менее жарко, а тоже места выбрать, куда ехать, куда не стоит. То есть, э, м, уже нужно выбирать.
Ага. Всё-таки потом <chuckles> по-другому чуть-чуть воспри В смысле подготовиться? А. Мгм.